Eee, anladım, o tarafta yok, kullanılabilir. Ben onu çok şey yapmıyorum. Yani kulla ben de varsa, ya, kulla eee, kullanmaya çalışıyorum Türkçesi varsa ama, ne bileyim, ben o, hani, bir de şöyle bir şey de oluyor: Yani, şimdi ben, eee, ya, 2,5 dil falan konuşuyorum. Başka bir yerden de öğrenebilirim mesela bir kelimeyi. O kelimeyi oradan öğrenmişimdir ve Türkçede karşılığı da olmayan kelimeler de var mesela bazen. Olan da var ama ben onu oradan öğrenmişim mesela ve İngilizcesi aklıma geliyor diye kullanıyorumdur. A, bu, hani, evet, Türkçenin yetersiz olduğundan ya da, ne bileyim, ımm, çok Batı hayranlığı olduğundan değil yani bana daha pratik geldiği için kullanıyorum. Ya, bu olabilir yani.
Anladım. Çok güzel, hı hı, evet. Tabii ki. Hı hı. Tabii, o da o da gerçekten, eee, iyi bir gerekçe.
Hı, evet, yani, bir de etkileşime geçecek dil, yani, ne bileyim, işte, Türkçede yok mu hiç Fransızca kelime, yani? Asansör diye bir kelime yok mu, yani? Depresyon, syonla biten kelimeler, e, Fransızcadan gelmiş. Aaa, var. İşte hâkim, hakem, H, K, M, K, T, B, eee, ile k harfleri direkt Arapça'dan ya da bir Farsça'dan gelmiş mesela, ya, iletişim de kurmuşsun, kültürel bir, emm, alışveriş yapmışsın. Bu tarafta da kültürel alışveriş internet aracılığıyla dünyayla oluyor yani.
Yani, tabii ki. <chuckles> O o onların böyle kelimeleri yok mu? Gerçekten öyle, aynen öyle d dediğin gibi. Aynen öyle. Dediğin gibi. Kesinlikle. Çin, ta tarihî tarihî boyutu aslına bakarsan birazcık.
Evet, o tarafta, hani, savaşarak onunla bununla olmuş. Bu tarafta da dijital bir şey var yani. Hani, o o geliyor yani öyle iletişimdeyim.
Kesinlikle. Aslında çok çok güzel bir yere de değindin, özellikle konuşman sırasında çok dikkatimi çekti, hani, dizileri izlerken mesela İngilizce oluyor, oradan bir k kelime kapıyorum. Bu mesela, eee, dil öğrenme sürecinde bu dizilerin ya da filmlerin, eee, etkilerini nasıl görüyorsun, sence çok yararlı mı? Oyunlar da olabilir aslında gençlerin mesela çok fazla günümüzde oynadığı.
İlla, illa, illa ki. Tabii ki, yani, o neler neler öğre öğrendim ya, yani, hani, eee, ne bileyim -mişli geçmiş zaman o present perfect denilen şeyi ben dizilerle öğrendim yani. How I met your mother'da öğrendim. Sürekli kullana kullana. "A,", dedim, "böyleymiş en son. Şu anlamda kullanıyorlarmış." "Aaa, tamam oturdu şimdi." dedim. Mesela yani, hani. Her şeyi öğrenebiliyorsun. Oraya, eee, yarar
Evet. Kesinlikle. Tabii ki. Aslında sosyalleşmek ve farklı kültürlerle iletişim kurmak için aslında çok önemli bir rol.
Tabii, o tarafta da önemli mesela yani o tarafın yerel esprilerini de anlıyorsun, yerel şeylerini de kelimelerini de anlıyorsun. Başka bir kültür tanıyorsun. Ya, eee, oluyor, yani, hani, mesela.
Tabii ki hâliyle oluyor. Gerçekten, eee, çok keyifli ve detaylı bir sohbet oldu diziler ve insanların günlük konuşma dili açısından. Çok keyif aldım verdiğin cevaplardan. Çok teşekkür ederim sana.
Ne demek, benim için de çok keyifliydi. Ben de çok keyif aldım, çok keyifli bir sohbetti. Kendine iyi bak, görüşürüz.
Görüşmek üzere.